معاك حق، يعني بجد كلامك ريّحني جدًا، أنا بجد حاسّة إن أنا دلوقتي بقيت أريح بكتير، أنا هاحاول إن أنا أعمل ده وهاحاول إن أنا أتجاهل أي حاجة ممكن تحسّسني بالذنب، ممكن تخلّيني حتّى أحس إن أنا سلامي النَفْسي ده خِسرته حتّى، فبصراحة هاحاول إن أنا أعمل ده على قد ما أقدر، يعني بجد أنا بقيت أريَح بكتير وشكرًا ليك من كلّ قلبي إنّك سمعتني بجد.
بالضبط. لا، لا، عفوًا على إيه، أكيد طبعًا، أنا اتبسطت بجد يعني إن أنا اتكلّمت معاكِ وإن أنا يعني فهّمتِك أكيد ووصلت لِك يعني سمعتِك برضه، شكرًا جدًا ليكِ برضه.